Thiệt tình luôn á, mà hên là cũng vừa đủ điểm để qua môn, đúng không bạn? Trời ơi!
Ừm. Đó, nói là nó hổng có được cái thành tích cao, nhưng mà cũng khá là tiếc á là bởi vì cái môn đó cái điểm không có cao cho nên là cái kết thúc cuối kỳ á là mình chỉ được có 7,9 thôi, đâu có được 8 chấm đâu, thì mình đâu có được học sinh giỏi đâu. Ý là hổng có được sinh viên, a, tốt nghiệp loại giỏi đó. Hối hận!
Mình hiểu. Trời ơi! Hiểu, hiểu, tính ra uổng ghê ha. Ví dụ như mà dậy sớm hơn tầm 15 phút thôi là chắc là được rồi đó, mà, ừm, thiệt tình luôn, <tsk> uổng quá uổng à. Ừ.
Ờ. Ờ. Hối hận mà, thi cử mà bạn, thi cử mà thầy cô đã tạo điều kiện cho mình vô làm bài là mừng lắm rồi.
Ừ, thiệt, thiệt, nhiều khi là nếu mà không được cho vô làm bài là còn, à, gọi là, n nát hơn nữa, đúng hông? Ít ra là cũng, kiểu ừ, phải ph ít ra là cũng tới được cái chỗ 7,9 điểm đó. Nhưng mà, ê, bạn ơi, ơ, nếu như vậy á thì chắc là bạn cũng à hả, không có muốn là bị bị cái vụ mà dậy trễ nữa bao giờ nữa, đúng hông? Sau cái vấn đề đó đó, 7,9 mà, trời ơi, sát nút luôn, ừm.
Ờ, phải thi lại đó. Đúng rồ Thì, kiểu, mình cũng hối hận nha, mình cũng tự trách mấy ngày luôn á, kiểu, khó chịu lắm luôn á. <laughs> Trời ơi, nhớ lại mà thấy tức nha, cả năm rồi á. Xong nha, sau đó là mình cũng, ơ, kiểu, gọi là, quyết tâm thay đổi cái cái lịch á, làm sao cho cái nh cái nhịp sinh học của mình á, nó dậy đúng 6:30 á, tức là mình hông có có chủ quan vô báo thức nữa.
Ờ. Thiệt tình, thiệt tình. Ồ, uổng quá, uổng quá! Ô kê, hiểu, hiểu. Tính ra á là bạn cũng nhận ra được cái vấn đề, và bắt đầu bạn thay đổi liền, đúng hông? Mà bạn luyện cái cái khả năng mà, ờ, gọi là, dậy sớm theo kiểu là không có cần tới báo thức mà dựa vào cái khả năng sinh học của bản thân thôi đó hả? Ơ, giờ giấc sinh học thôi á hả? Hay dữ vậy trời! Ư, không biết là bạn có thể
Ừm. Ừm. Ờ, ờ, đó, đó. Ừm hưm, ý là phải ráng làm sao mà nó thành thói quen luôn á, hiểu hông? Đó, thì như vậy á là nó sẽ dễ cho mình.
Ồ, ồ.

Thì, kiểu như là, mình sẽ nằm xong rồi mình vươn vai, mình ưỡn người lên, bắt đầu mình hít thở nè, bắt đầu mình có những cái động tác là căng cái hai cái dang 2 tay ra căng nè, rồi bắt đầu, ờ, duỗi chân, gập bụng một xíu vậy đó. Đó, à, khoảng chừng 2 phút thôi là bắt đầu mình tỉnh táo rồi.
Wow, hiểu, hiểu. Ê, vậy là cái cách này là, kiểu như là, bạn sẽ có cái sự, gọi là, hả, khởi động dạng như là căng cơ nói chung đó, đúng hông? Duỗi hết tất cả các cái thớ cơ trên cơ thể nào nào là bụng, cơ lưng, rồi cơ tay rồi này nọ, vai này nọ hết luôn, đúng hông? Ồ, hay quá ha. Ừm.
Ừm. Ờ, kiểu kiểu vậy đó, đó. Ừm. Đúng rồi, mình chỉ cần nằm mình giơ 2 cái tay mình vươn lên thôi, là lúc đó là bạn cũng cảm thấy là bạn đã có một chút tỉnh táo. Sau đó bạn hít thở nè, bạn duỗi chân, dang tay nè, phải hông? Thì bạn đã thấy người bạn nó căng ra là bạn khỏe khỏe rồi. Bắt đầu thức dậy, xong rửa mặt với nước lạnh, đây là một cái rất quan trọng. <chuckles>
Ô kê. Hay rồi. Ừm. Hợp lý. À! Tức là phải là nước lạnh thì nó mới tỉnh táo hả bạn?
Đúng rồi, rửa mặt nước lạnh nè, da bạn sẽ rất là đẹp luôn, nó căng da ra, xong rồi cái mặt bạn sẽ rất là tỉnh táo.
Ủa? Ủa, vậy hả? Ồ, hay vậy ta! Thì tiết gụ cái vụ mà rửa mặt nước lạnh này là nó có, ờ, hai tác dụng lận ha, vừa tỉnh táo mà vừa làm da mặt đẹp hơn nữa. Tuyệt vời bạn ơi, chắc chắn là mình bắt chước rồi đó. Ồ.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm, hông, cái này là thiệt nha, cái này là có nghiên cứu đàng hoàng nha, có nghiên cứu giúp cho da đẹp thiệt nha, mình cũng tìm hiểu đó.
Ồ, ô kê. Hiểu, hiểu, hiểu. Ôi, cảm ơn bạn nhiều quá, tính ra nãy giờ bạn chỉ quá nhiều cái mẹo để mà có thể dậy sớm luôn á, mà mình chắc chắn là sẽ áp dụng được rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ừm.
Ừm. Ô kê, mình cũng cảm ơn bạn nhiều nha, mình chào bạn.